Senin için mantık mı daha önemlidir yoksa kalbin mi?
Ya, kesinlikle kalbim ama hayatımda ikisinin de var olduğunu ama daha çok kalbimden geçen şeylerin daha kıymetli ve hayatımı yönlendirdiğini düşünüyorum.
Hımm. Eee, peki yakın zamanda verdiğin bir karar var mı? Kalbinle verdiğin ve, eee, pişman olmadığın olabilir.
Hep, <chuckles> her şey. Her şeye karşı böyleyim, yani. İlişkilerimde özellikle, yani, bunu asla, hani, eee, sınıflandıramam. A bir hikâye de anlatamam çünkü hayatımda genellikle hep kalbimden nasıl geçiyorsa ona göre, içimden ne geliyorsa ona göre davranıyorum. Bu bazen insana zarar veren bir şey olarak görülebilir ama gerçekten benim en mutlu olduğum yol, bu hayatta. Yani iç sesimi bastırmadan, onu, eee, istediklerini belki küçük benliğimin istediklerini dışarıya çıkartarak hareket etmek beni en, eee, mutlu hâlime sürüklüyor ve bundan çok mutlu oluyorum, yani. Çünkü mantıkla hareket etmek birazcık insanın kendini sınırlandırmasına da itiyormuş gibi geliyor bana.
He he. Ne güzel. Hı hı. Hı hı. Ne güzel söyledin aslında. Evet, yani, uzaktan bakınca sürekli kalbinle hareket etmek belki, <clicks tongue> eee, ürkütücü olabilir bazı insanlar için ama aslında kalbinle hareket ettiğinde pişman da olmuyor oluyorsun. Çünkü onu yapmış oluyorsun. Iıı, çok güzel, eee, söyledin hakikaten. O zaman, eee, şey diyebilir miyiz, yani, hiçbir zaman, eee, pişman olmadın mı yoksa, eee, pişman olduğun bi bir tane bile bir şey var mı?
Evet. Hı hı. Asla. Evet. Hı hı. Hımm. Ya, tam da bunu söylemek istedim ben. Hiç, yani, bir, iii, uzun zamandır pişmanlık hissi yaşamıyorum. Bu birazcık, eee, nasıl düşündüğüme bağlı olarak değişti hayatta. Mesela, hayatta ben şuna inanıyorum ve arkadaşlarıma da bunu çok fazla söylüyorum. Başımıza ne geliyorsa ya da biz neyi oluşturuyorsak, yani, bir hata da olabilir ya da onun sonucu ya da yaptığın güzel düşündüğün bir şey de ve sonucu da olabilir. Her şey bize bir şey öğretmek için hayatta ve o öğrenimi kazanana kadar biz zaten onu yaşayacağız. Buna çok inanıyorum ve başıma gelen ne varsa onların benim için bir iyiliği olduğuna çok inanarak hareket ediyorum. O da o kadar büyük bir rahatlama sağlıyor ki bana. Yükümü alıyor resmen.
Hı hı. Hı hı. Evet, aslında çok poz çok pozitif bir, iii, düşünce. Aslında, yani, pişman da olmamanı sağlıyor olabilir bu düşünce senin. Çünkü, eee, pişman olmamak üzerine sanki üretilmiş bir düşünce gibi, yani, ne olursa olsun, eee, hayat olacağına varır gibi bir yere de, eee, varıyor.
Evet. Aynen. Evet. Kesinlikle.
Eee, peki, emm, <tsk> te terapi alıyor musun, destek alıyor musun? Yani o kadar pozitif, eee, düşünüyor gördüm ki, eee, bunu sorma ihtiyacı hissettim o sebeple.
Hıı. <chuckles> Evet, alıyorum, güzel yakaladın. Alıyorum. Yani birazcık bu benim için, eee, böyle ondan sonra da gelişen bir süreç de olabilir ama ben gerçekten, hani, çocukluğumdan beri pozitif bir insandım. Mutluydum genel olarak. Hani, mutlu olmayı biliyordum. Çünkü hayatta mutlu olmak isteyince gerçekten her şeyle mutlu olabiliyorsun ve bu sonsuz bir zenginlik gerçekten. Terapiyle birlikte de gerçekten iç sesimi buldum. Yani benim iç sesimi bulma sürecim terapiyle gerçekleşti. Yani o, eee, doğruluk mekanizmasından çıkma süreci, birazcık hayatta hareket etmek için o mekanizmayı kullanmaya iterdim kendimi. Ya her şeyin en doğrusu ve en iyisi, en mükemmeli olmaya çalışma ve asla olamama. Evet, hâlâ öyleyimdir belki. <chuckles> Bilmiyorum.
<chuckles> Hı hı. <chuckles> Doğru, evet. Hımm. Hımm. Mükemmeliyetçiydin o zaman. Terapiden önce. Ama iç sesini, eee, terapiyle buldun. Ya o zaman, ı şöyle de diyebiliyor muyuz? Yani bu aslında kalbinle hareket etmeye terapi de etki etti mi, yani terapiden önce de kalbinle hareket ediyor muydun bu kadar, bu denli?
Evet. Evet. Yani ediyordum ama o zaman kendimi nasıl koruyacağımı çok bilmiyordum. Yani çok algı sanki böyle bir nehir akıyor ve ben onun içinde bir dal parçasıyım ve o nereye akıyorsa ben oraya gidiyormuşum gibiydi. Sanki terapiden sonra o nehrin kendisi ben oldum ve istediğim yere akıyormuşum gibi. Yani daha kontrollü. Böyle, eee, mecaz yapıyorum genelde. <chuckles>
Anladım. Hı hı. Ne güzel. Ya, evet yani söylediklerinden gerçekten, emm, <smacks lips> terapinin sende etki ettiği ve gerçekten güçlü bir, eee, duruşla durduğunu anlayabiliyorum. Yani hakikaten artık, böyle, sanki dal gibi savrulmuyorsun ve bunu böyle bu öz güvenle söyleyebiliyorsun gibi hissettim. Emm, yani peki bir mizansen, eee, yapacak olursak, eee, bir bu bir iş olabilir, bir taşınma olabilir. Bilmiyorum yurt dışında mı yaşıyorsun, Türkiye'de mi yaşıyorsun? Iıı, yani böyle büyük bir kararı verirken nasıl bir denge kuruyorsun?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Ya, aslında daha çok, eee, hayatta neyi istediğime bakıyorum. Mesela, ben önceden Türkiye'de yaşıyordum ve kendimi çok da güvende hissetmiyordum toplumsal olarak ve dedim ki, hani, bu benim ruhuma hiç iyi gelmiyor, eee, mutsuzum artık ve tedirgin hâlin hâlinde yaşamak, eee, belki benim hassaslığımdan da kaynaklı olabilir, zor geliyordu bana ve, eee, kendi iyiliğim için, eee, yurt dışına taşınmaya karar verdim. Şu an ken
Hı hı. Nerede yaşıyorsun bu arada?
Almanya'da yaşıyorum ve kendimi daha huzurlu hissediyorum. Yani, burada güvende hissediyorum ve kaygılarım çok ciddi oranda azaldı. Tabii bunun götürüsü de var, yani, aidiyet duygusu gidiyor, kendi kültürün, ana dilin hepsi yok oluyor ister istemez ama yine de, eee, mutlu olacak bir şeyler buluyorum kendime. <chuckles>
Hı hı. Evet, tabii ki, zaten eğer mutlu olacak bir şeyler bulamasaydın, hani, geri dönülmez bir şey değil, yani, geri de dönüyor olabilirdin. İnsanlar taşınırken artısını eksisini bir araya koysa da bazen geri dönüyor da olabilir. Yani, bu onun başarısız olduğu anlamına gelmez. Kalanlar da belli ki, hani, mutlu olacak bir şeyler bulmuş oluyor da, eee, kalıyor, aaa, diye düşünüyorum. Emm, peki, ilişki için, eee, ne dersin? Yani, tamamen, eee, kalbinle mi yine mantığınla hareket edebilir misin? Yani, örneğin bir ilişki içerisindesin ve sana, işte, 12 saat uzaklıkta, belki 6 ayda bir görüşeceksiniz. Hani, hiç mi mantık devreye girmez? <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. A, bak bu arada ben erkek seçimi konusunda gerçekten bu, ııı, bunu ikisini çok güzel hatta belki mantığı daha çok devrede tutan bir insanım. Çünkü kalbim çok hassas olduğu için kırılması, bunu yapmak
Hıı. Evet, anlattıklarından onu anladım, yeni kaygılarından bahsettin, hassasım dedin.
Evet, bunu yapmak zorundayım, yani, kendim için. Yine bir, eee, öz savunma diyebiliriz buna ama, eee, daha çok mantığımla hareket ederim. Yani, şimdi şöyle, karşıdaki insanın bana birazcık, hani, asla öz sevgi açısından söylüyorum, bunu bir ego olarak söylemiyorum, bana layık olmasını istiyorum gerçekten, her hâliyle. Yani, hayata bakış açısı, düşünüşü, karakteri, duruşu, hepsiyle bana layık olması gerekiyor ve o zaman evet, kesinlikle. Bunu analiz ediyorum. Mesela aile yapısı da çok önemli. Yani, nasıl bir aile yapısı var ve belki hangi travmalarla büyüdü? O travmaları kendine kurban olarak mı seçiyor yoksa onun kendi kendini kurtarmış hâliyle mi hayatta var? Bunları çok düşünerek, böyle, birazcık psikolojik analiz de yaparak, ya, bu ne kadar, ııı, e etik bilmiyorum. Olmadı mı?
He he. Hı hı. Bu mantık kısmı mı? He he. Anladım. Peki, buna rağmen aşık olsan. <chuckles> <chuckles>
Buna rağmen, çünkü gerçekten zihnimi o o yönde çalıştırıyorum. Belki, işte, lise aşkım falan öyle olabilirdi diye düşünüyorum ama lise aşkım da gerçekten çok naif bir insandı, hani, o o da kötü değildi, yani, hiç, böyle, kötü birine denk gelmedim. Çünkü alanıma almadım, bence enerjiyle de ilgisi var. O yüzden
Evet. Hımm. Duvarlar çiziyorsun diyebilir miyiz? Yani, duvarların var mıdır?
Yani, belki vardır, bilmiyorum. Çünkü etrafımda çok kötü erkek profili de yoktu, gerçekten.
Hı. Çünkü alanıma almadın dediğin için böyle bir şey sorma ihtiyacı hissettim.
Evet, evet, y vardır. Ya, insanlardan duyduğum bir şey, evet. Hani, ha sadece kendimi, eee, iyi hissettiğim insanlara açtığım çok güzel yönlerim var. <chuckles>
<chuckles> <sniffs> Eee, peki, eee, az önce göçten bahsettik, ona tekrar geri döneceğim. Eee, bu i ikili duygusal ilişkilerde de mantıktan bahsettin ama, ııı, sanırım göçle ilgili de Türkiye'de biraz kaygılarım vardı, şu an yok, dedin. Hani, biraz kalbinle de hareket etmişsin ama tabii mantığınla da biraz hareket etmişsin. Bu da bir gerçek. Eee, aileni bu göç konusunda ya da çevreni, arkadaşlarını ikna etmen gerektiğinde, ımm, içgüdüyle aldığın bir kararı nasıl savunuyorsun? Ya da mantığıyla, mantığı daha kolay olur herhâlde.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hıı. Aslında, eee, şey, ilişki de s konuşunca aklıma şey geldi. Mesela, erkek arkadaşımla ilk sevgili olduğum zaman ona şey demiştim, "Ben Almanya'ya taşınacağım ve bunu bilerek benimle sevgili ol." Hani, eee, s
Hımm. O zaman o Türkiye'deydi.
Evet, ikimiz aynı üniversitede okuyorduk ve ona dedim ki, "Ben Almanya'ya taşınmak istiyorum ve buna göre, eee, hani, ilişkimize devam ettirelim, yani. Sen ne düşünüyorsun? Tabii ki de senin hayatın, ben uzak mesafeyi de belki yapabilirdim, okay'im" diyordum, yani, tamamım diyordum. Aaa, o da za hiç asla zorlamadım onu da taşınma konusunda. O da zamanla gerçekten benim, eee, düşündüğüm şeyleri aynı yerde yaşayarak düşündü ve sonrasında birlikte taşındık, mesela. Evet, aynen. Hâlâ da ilişkimiz devam ediyor ve çok daha güzel oldu. Evet. Hı hı.
He he. Öyle mi? Ne güzel. O zaman onu o şekilde ikna ettin, diyebiliriz. Yani, aslında duygusal olarak senden de etkilendi. Tabii, mantıksal olarak da bazı gerçekler var. Onlardan da sen i iyi bir şekilde anlatıp, eee, etkilemiş olmalısın o zaman.
Evet. Çok daha iyi, aynen. Hı hı. Ailem konusunda şey olmuştu mesela: Eee, onlar, eee, ya ben onlara çek çok şey fırsatı vermiyorum. Sonuçta bir bireyim ve, eee, hayatımın kararları benim üzerimden dönecek tabii ki de. Birazcık o alanı da koruyorlar ve her zaman şey diyorum, hani, "Bu benim kararım, bunu böyle yapacağım"; "Tamam, sen en iyisini bilirsin o zaman." diyerek, eee, onlar da bir şey demiyorlar ve ık tamamen, işte, maddi, manevi destek sunarak, eee Evet, evet. Çok. Ya, hayatta aldığım bütün kararlarda, ya, ilişkim de dâ -hil hep destekliyorlar çünkü onlarda hep şey mantığı var: Sen en iyisini bilirsin zaten, en doğrusunu yaparsın zaten. Biraz o konuda rahatım yani bu açıdan.
He he. O zaman seni destekliyorlar. He he. Anladım, ne güzel. Çok şanslı, iii, hissediyor olmalısın bu konuda çünkü herkesin ailesi aynı şekilde destek göstermeyebilir. Eee, bir de, eee, ilişkinden bahsederken erkek arkadaşına Almanya'ya taşınacağını en başından söylediğinden bahsettin. Eee, peki neden, yani, Almanya'yı, özellikle neden Almanya'yı istedin? Bu bir, ııı, mantıkla verilmiş bir karar mı yoksa kalben bir bağlılığın mı var Almanya'ya?
Evet, kesinlikle. Evet. Hı hı. Yo. Hiç, aslında hiç yoktu. Hatta yaşayacağım yere bile bakmamıştım "Nerede yaşayacağım?" falan diye. Eee, böyle, ııı, biraz şey olmuştu benim için, hani, gerçekten dayanamadığım bir güvensizlik hissi falan vardı ama Almanca öğrenmiştim. Hazırlık, ııı, hazırlığa git Evet. Hazırlık kursu almıştım ve, eee, zaten bütün arkadaşlarım Almanya'ya geliyordu. Birazcık arkadaşlarımın içine geldim gibi oldu. O benim için rahat olmuştu yani.
<chuckles> Hı hı. He, o sebepten. Hı hı. A! <chuckles> Çok, aslında rahat, evet. Bu sebeple Almanya'ya, o zaman, gideceğim, dedin. Peki, ııı, diğer Avrupa şehirlerini de araştırmış mıydın?
Evet, evet. Çok rahat oldu. Hı hı. Evet. Yo, hiç Yani zaten çoğu arkadaşım yani bizim sürecimiz, hazırlık Almanca gördüğümüz için herkes Almanya'ya gidiyordu ve en kolayı da eğitim almak için Almanca diliydi bizim için yurt dışında. O şekilde gittim ve zaten ben ülkeme dönmek isteyen kesimlerdenim. <chuckles> Çok ııı, ait hissetme duygusunu çok, ııı, zor zorlandığım için gerçekten eğitimimi aldıktan sonra dönmek istiyorum açıkçası.
Hı hı. Hımm. <chuckles> Evet, çok ilginç aslında. Hem, ııı, kalben karar verdim Ya, tabii, mantığı da yadsıyamayız. Kalben karar verdim ve burada mutluyum ki kalıyorum, ııı, diyorsun hem de, ııı, ben aidiyet hissetmiyorum, ııı bir gün döneceğim, diyorsun. Aslında ne kadar da zıt şeyler ama aynı anda da olabilen şeyler. Iıı
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Aslında mantığımla da düşünsem burada kalır yani Almanya'da kalırım ama kalbimle düşündüğüm için Türkiye'ye döneceğim gibi bir şey.
Hı hı. Seni dönmeye, ııı, iten kar tam olarak ne peki? Neden dönmek iste istedin?
Ya, ben kültürümü çok seviyorum. Dilimi çok seviyorum. Ana dilimde konuşmayı çok seviyorum ve ııı bu, yani ben ülkemi çok sevdiğim için ger galiba, ııı, çok gitmek istiyorum. Tabii ki de orada beni çok bekleyen zorluklar var ama bu zorlukları daha kolay yaşayabilmek için burada eğitim alıyorum ve burada bir iş fırsatına sahip olduktan sonra orada daha rahat bir şekilde yaşayacağım bir hayatı sunacağım kendime. Belki bu 4-5 yıl içerisinde olacak ama bunun için gerçekten çok ciddi çabalıyorum. Hatta çok ders çalışıyorum, bir an önce okul bitsin diye falan.
Hımm. Hı hı. <chuckles> Aslında çok anlaşılır yani söylediklerin. <swallows> Yurt dışında eğitim alıp hani Türkiye'de iş aramak ya da iş bulmak, çalışmak gerçekten sana bambaşka bir, ııı, gelecek, eee, vaat edebilir hiç gitmemiş olmaktan ama kaygılarından da bahsetmiştin bir yandan. Bilmiyorum, İstanbul'da ya da herhangi bir büyükşehirde mi yaşamıştın ama geri döndüğünde onlar geri gelecek diye korkuyor musun? Bu konuda nasıl bir, ımm, hareket etmeyi düşünürsün?
Evet. Çok haklı. Hı hı. Evet. Evet, İstanbul. Iıı Aslında korkuyorum. Ya, çok korkuyorum ama birazcık o yaşadığımız semte göre de değişiyor. Çünkü herkesi, yani, sonuçta bir şekilde yaşıyorsun ama, hani, İstanbul'un da kendine göre ş semtleri var yani. Birazcık eğer ekonomi iyi tutabilirsen ve iyi bir iş imkânına sahip olursan yine o da beraberinde geliyor aslında yani. Belki toplu taşımaya binmiyorsun, kendi aracını kullanıyorsun, yine güvendesin o açıdan vs. gibi düşünüyorum hani. He her açıdan daha güvende oluyorsun ekonomini düzelttiğin noktada.
Hıı. Evet. Hı hı. Bir de terapi aldığından bahsettin. Iıı, bu sence kaygıların için yardımcı olacak mı? Yani sen 5 sene sonra döndüğünde daha yani kaygı anlamında daha iyi bir yerde görüyor musun kendini?
Evet. Hı hı. Ya, ben çok kaygılı bir insanım bu arada dürüst olmak gerekirse ama, eee, bunu terapiyle gerçekten çok anlamda a aştım. Yani, terapi birazcık insanın hayatındaki sorunların hepsini çözüyor değil, çözmeyi nasıl öğretiyor, ööö, kısmında benim için var. Evet ve bence, eee, onu, ööö, daha kolaylaştırmamı sağladı, yani. O yüzden mesela buraya taşındığımda da çok böyle değişime açık bir insan olmamama rağmen çok zorlanmıştım ve o da bana çok iyi gelmişti. Terapide anlaşılmak. Anlaşılmak da insanı iyileştiren bir şey ve o çok, aaa, güzel güzeldi benim için.
A. <chuckles> Hı hı. Evet. Çok doğru söyledin. A. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Yeni taşındığında onun için de sana ya, mmm, yeni taşındığın yere alışmanda da yardımcı olmuştur. Aaa, son olarak bir soru sormak istiyorum. "Yine Türkiye'ye döneceğim" dedin, "...bir noktada." ve İstanbul'a döneceğini varsaydım anlattığın, kurduğun cümlelerden de: "İstanbul'un birçok semti var." dedin çünkü. Eee, sence İstanbul'a dönme kararın, yani, şu an tabii ki bu karardan dönebilirsin yani 4-5 sene daha var önünde ama, eee, içgüdüyle yani kalpten alınmış bir karar mı? Mantıksal mı? Yani, bu yüzde kaç, yüzde kaçtır senin nezdinde?
Destek. Evet. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Yani, %90 eee, kalpten alınmış bir karar. Yani, ben mesela çocuğumu da orada büyütmek istiyorum. Ana dilinde eğitim alsın. Evliliğim de orada olsun istiyorum. Mesela, hani, çok geleceksel düşündüğünde de hayalimde hep orası var çünkü ben denizi, boğazı çok seviyorum. Ya, orada da, hani, çok mutluyum. Kendimi çok ait hissediyorum oraya. O yüzden biraz daha duygusal tabii ki de.
Anladım. Al O zaman, ııı, senin e yani, birçok seçiminde anlattığın kadarıyla zaten kalpten, hani, içgüdünle hareket ettiğin bir yerdesin ve n eee, ne güzel ki ne sağlam adımlar atmışsın ki, hani, pişman olmak gibi bir şey de aslında lügatında yok.
I hı. Evet. <chuckles> Evet, yani, çabalıyorum bunun için gerçekten bu o mekanizmaları kurarak zihnimde çabalıyorum.
<chuckles> Evet. Çok, ııı, çok iyi, yani, çok iyi yapıyorsun. Seninle konuşmak çok keyifliydi.
Seninle de öyle, teşekkür ederim ben de.
Eee, tekrar karşılaşmak dileğiyle.
Umarım. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.